ジムも、はい。行くようにはしてます。
<laughs> 行くように一応、じゃあ、ジムを、こう、あの、メンバーになってんですね。<laughs>
はい。 うーん。メンバーになってます。はい、一応。一応メンバーになってます。そうなんですよ。ただね、そう、メンバー、そう、か退会しちゃったら行かなくなっちゃうので、それが怖いので、そう、メンバーだけメンバーシップだけを持ってますよ。
一応。 <laughs> そうですか、はい。 そうですね。 私も、でもね、止めちゃったよね。もう、なんか、ちょっと、値段上げられちゃったんで、ちょっと止めて、息子は、い行かせてるんだけど、私の息子ね、え、あの、車椅子に乗ってるから、あの、うん、そういうとこ連れて行ってあげて、自分で、うん。で、彼を待たないといけないから、自分も、メンメンバーになって、ま、もちろん、こう、ちょっと、あの、知ってたんだけど、なんか、値段高くなって止めちゃった。まあ、またやるかもわかんないけど、まあ、とりあえず違うことやってる。ちょっとね、メンバーなんか、すごく、お多くなっちゃったからね。まあ、また、こういうことを話しちゃったら、<chuckles> 横に行っちゃうけど、はい。ええ。はい。
うん。 ああ、わくああ。 あ、本当ですか。うん。 ああ、そうなんですね。 あ、ええええええ。 うんうんうんうん。 あ、そっかそっか。 うんうん。 ああ、そうです。わく うん。 うん。<laughs> へえ、全然大丈夫ですよ。はい、でも、なんか、き気にして。なんか、やってるものってありますか？ルーティーンみたいな、その、心の健康をたも保つために。
はい。 ルーティンね。 健康、実は私ですね、あの、パニックパニックになっちゃって。
はい。 はいはいはい。
もう8年前ぐらいに、いきなり過呼吸が始まって、それからもうこんなん、そう、本当にそんなんなったことなかったんですよ。だから私。
はい。 ええ。 あ、いわゆるパニック障害ってやつですか？
パニック障害ですよね。まずこう、か過呼吸が始まって、それからもほんとに3年ぐらいはね、もう、なんていうか。もう地獄。<chuckles> あれって、ええ、知らない人は。やっぱり。心の。あの。なんか、あれだと思って、軟弱だ。じゃないけど、<sucks teeth> なんか私もそんなふうに思ってたから、心の持ちようよなって思ってたから、もうほんとにね、苦しんだ。今もまだ後遺症残ってるから、なかなか治らんもんじゃのうと思ってね。 ストレスですね。まあ、みんな
ああ。 はい。 うん。 へえ。 うん。 はいはい。 うん。 へえ。 あ、本当ですか？たすあれストレスなんだ、やっぱり。